Так, ну смотри, а, как бы безусловно, я бы хотела чуть больше посмотреть, э, природу Калифорнии, потому что 2 года назад мы там были и как бы как ви выглядит их город, я уже знаю. Мы уже там рассекали на велосипедах. А как бы всё: уже в городе нечего смотреть. Я думаю, э, один из вариантов- это поехать в парк Секвойи. А, м, ну конечно, туда надо будет ехать, по-моему, 3,5 часа или 4, то есть это вглубь штата. Ну я думаю, это был бы хороший вариант. А еще вот муж очень хочет п поехать в музей в Лос-Анджелес, какой-то там автомобильный музей. Ну, туда, кра кстати, надо будет часов 5-6 ехать на машине.
Мгм. Ага. Понятно. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Ага, то есть Лос-Анджелес- это еще дальше. То есть вы где-то, э, в районе Сан-Франциско, что ли? Где-то так?
Да, мы возле Сан-Франциско, да-да-да. Мгм, да-да-да. Да.
Мгм. Так, понятно. Ну то есть в принципе, а, скорее всего, будет действительно разумным, поскольку это вас общи ваш общий отпуск, то есть как бы удовлетворить т и какие-то твои желания, и какие-то желания мужа. То есть, да. То есть, скорее всего, вот эти вот 2 дня нужно именно выделить, э, потому что поездки длительные. То есть, э, в Лос-Анджелес, смотри, 5 часов ехать, то скорее всего вам нужно будет туда с ночевкой ехать. Наверное, разумно, да?
Да, хотелось бы. Мгм. Точно, мгм, да, точно точно, да, м.
Чтобы отдохнуть, чтобы вот то есть в принципе, если так планировать, нужно, пожалуй, 3 дня выделить на Лос-Анджелес. Потому что день туда погулять, да?
Да, действительно. Мгм. Да м, хорошая идея, да к мгм.
Мгм.